Как-то вот, в разговоре с родителями, с отцом, или вот с другом, с которым часто бывают перепалки, ну, на при личной встрече, как-то не особо, на самом деле, удаётся как-то себя успокоить, потому что, вот оно здесь, сейчас происходит. А с отцом, если б во время ссоры сказать: "Я перезвоню",- может показаться, как будто я хочу сбежать с беседы, и я его не уважаю, потому что вот решил, такой. Вот. А, фс сформулировать красиво, что, ой, кажется, ко мне кто-то идет в комнату, условно говоря, и, м, я тебе перезвоню, м, бывает сложновато в такой момент, э, потому что ты на эмоциях, и, э, формулировка может выглядеть немножко иначе, да.
Мгм, мгм. Конечно. Оно же здесь, да? Ты на эмоциях уже, конечно. Слушай, ну вот, э, самый такой, э, вариант- это вот, просто проговорить, не не в самом моменте, да, не в самом конфликте, эскалации, а просто, вот, сказать: слушай, у нас вчера такая тема произошла, как бы нам избежать этого на будущее? Потому что, может быть, у отц отца да, знаешь, вот не в эмоциях, когда мы пытаемся разобрать, э, какие-то да. А вот, уже когда в нормальном настроении, всё хорошо, никакой темы нет, просто вот намерены вернуться и проработать, скажем так, а, все прошлые конфликты и ссоры. И просто проговорить, что, ты знаешь, мне вот не очень приятно, как ты ведешь разговор. Это же близкие люди, я уверена, они отк открыты к общению. И просто вот объяснить, в спокойной, а, обстановке, не по факту ссоры, а найти время, и вот, э, поговорить, знаешь, вот, э, ам, и себя как-то, да, успокоить, э, настроить, да. Вот, а, самый такой, наверно, совет, это, я бы подумала, м, как-то объясниться, да. Всё-таки же, близкие люди, и оба страдаете потом, по факту.
Ага. Кстати, хороший вариант. Мгм. Определённо. М. М-да, согласен. Знаешь, да, это, э, отличное, на самом деле, направление. Я как-то, э, в об этом, на самом деле, не задумывался, потому что, всё-таки, эмоции очень часто всё перебивают. Потом начинаешь думать, что, кто прав, кто не прав. Потом еще самобичевание какое-то начинается, какие-то вот такие вот, после ссоры, странные самочувствия. Ну, наверно, вот так вот и надо. На холодную, чтоб, голову всё было. Успокоиться, и потом уже к этому всё подходить. Поэтому, спасибо тебе огромное за эти советы, за это направление. Я правда очень тебе благодарен и, думаю, всё получится.
Эмоции впереди нас, это точно, да. На холодную, да, не по факту уже, да. Конечно.